Assolutamente sì, che tra l'altro è tutto un percorso un po' contorto, nel senso che vedrai che all'interno ci sono tante cose diverse e che <chuckles> perché sono sempre stata una persona che ama le cose diverse. Comunque
Mh-mh. <chuckles> E vabbè, è giusto anche quello. L'importante è conoscersi e sapere che cosa si cerca no?
Assolutamente sì. Allora partiamo dal principio che io sono sempre stata una grande amante della musica fin da piccola e che ho sempre fatto sport, quindi queste i miei hobby principali. E ho fatto tanti anni di ginnastica artistica, uhm, ho smesso in quinta superiore quindi
Okay. Okay. Okay, beh comunque hai fatto tanti, tanti anni allora. Hai portato molto avanti nel tempo.
dopo tanti anni. Sì, era proprio. Sì, lo facevo proprio da agonista, quindi mi allenavo tutti i giorni, era proprio, uhm, il mio hobby insieme alla musica e al liceo, perché io facevo il liceo artistico e stavo tante ore a scuola, cioè proprio tante.
Mh-mh. E beh, certo, comunque spesso e volentieri viene visto come un liceo tra virgolette "secondario", da alcuni magari più facile, però la mole di lavoro che comunque si porta avanti nel liceo artistico è tantissima.
Sì, perché comunque tu conta che stavamo, mhmm, lì a scuola fino tipo alle 5 fino alle 17 e poi magari dovevi studiare per la verifica del giorno dopo, fare tutte le altre compiti, studiare quell'altra cosa perché magari rischiavi l'interrogazione. Io avevo ginna
Mh-mh. Eh, certo. Poi tu avevi ginnastica artistica dove da agonista quanto meno 2 o 3 ore ci stavi probabilmente.
Sì infatti quando avevo quell'unico pomeriggio per fortuna, perché andavamo a scuola il sabato quindi, uhm, con l'allenamento alla fine ne saltavo 1, potevo dire così.
Mh-mh.